Este, no, sí es la primera vez porque mira, me salió un paquete el otro día en una aplicación de bueno, pues no quiero decir nombres, ¿no? Pero me salió un paquete así buenísimo a Las Vegas, y yo estaba que: "No, no, no, que ay, no", o sea, yo tengo unas ganas de conocer Las Vegas, o sea, y justito me salió, y de verdad es un precio que se me hace muy, o sea, hasta quedé con la boca abierta, ya estaba como a nada de de pec de comprarlo
Sí. Okey
inclusive a meses sin intereses, o sea, y me a me alcanzaba, o sea, mi mi crédito que tengo. O sea, no alocarme tanto, el tema y y también cumplir un sueño, porque pues yo de chiquito jugué GTA San Andreas, entonces era como de que no o sea estaba, l Las Vegas. Bueno, en este caso no se llamaba Las Vegas, era otro nombre, ¿no? Pero, <chuckles> bueno, no sé, a lo que voy es que, pues es como un lugar <giggles> Es como un lugar muy, o sea, muy representativo, muy como de que vi yo desde chiquito de que, guau, o sea, así es. Es como, obviamente no fiel al 100% de la ciudad, pero sí un vi una un vistazo a l cómo es, ¿no? Y y y las vibras, y todo eso. Sí suena medio ridículo, la verdad, pero, <laughs> o sea, aparte el hecho de viajar a ese lugar, pues se me hace muy interesante, ¿no? Bueno, está lleno de casinos, ¿no? No hay cultura como tal, pero sí está lleno de de tragamonedas y y y, eh, y así.
Ajá. Ah. <giggles> Sí. <laughs> <laughs> Sí, claro. Claro. Sí, pues es un lugar muy popular, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, muchas personas viajan ahí. Este, ¿y qué tipo de viaje planeas hacer? ¿Corto, largo, eh, algo superrelajado, de puras como maquinitas o sí, algo más activo, a lo mejor un poco de senderismo, o de alguna actividad así como un poco, este, pues con más movimiento? Cuéntame como qué tipo de viaje planeas con tu pareja.
Sí. No, pues, un viaje relajado, quizás 1 o 2 semanas. Creo que el paquete son 2 semanas, el que estoy viendo, ¿no? O sea, el que estoy viendo, porque estoy comparando precios, ¿no? Y este, sí no. No, ajá, o sea, todavía estoy checando, pero sí tengo problemas para organizarme. No, simplemente, pues, viajar, este, pues justamente buscar lugares que, sean representativos. Por ejemplo, en el videojuego que jugué, ¿no? La la Torre de París, el Caesar's Palace, ¿no? Era no no hospedarme ahí porque está bien caro, ¿no? Pero, este, conocerlo, este, también hay como una figura que es como una pirámide egipcia. O sea, está curioso, ¿no? O sea, hay hay varios lugares bien bien random.
Okey. Ah, okey, todavía no sabes como exactamente cuál. Ah, sí. <chuckles> Sí. Sí, tiene bastantes ujú. Sí, hay bastantes cosas diferentes ahí, es de hecho es una gran elección y que hemos me imagino que tú y tu pareja están muy emocionados, ¿no? Pero r bueno, me cuentas que te cuesta un poquito esto de planificar, o sea, ¿qué parte te resulta más difícil? ¿El transporte, el presupuesto, el itinerario, a lo mejor los procesos migratorios? Este, ¿qué es lo que más les está costando trabajo a ti y a tu pareja o, en este caso, a ti?
Sí, sí, sí.